Sí, sí, totalmente. Eh, ¿tú te refieres a cuando ya estoy en la semana y termino el día, y si es que tengo alguna actividad que me permite escaparme un poco del estrés? Ah, sí. Em, sí, totalmente. O sea, la que más la que más practico y que tengo la suerte, mencionando también esto esto de la suerte que tú decías antes, que que sí, soy bastante afortunado por por tener un cerro cerca, y también tengo la suerte de tener, eh, un parque bastante bonito, y grande, y seguro y y y bonito, como te digo, cerca a mi casa. Entonces, yo también lo que hago un día, qué sé yo, cualquiera, un día martes, por ejemplo, en la tarde, después del trabajo, llego, me cambio rápido, ni siquiera, eh, me quedo más de 15 minutos en casa. Exacto. Me visto de una, me pongo la la teñida deportiva y salgo a trotar. Y esos 30, 40 minutos son excelentes para olvidarme de todo, para botar, a través del sudor, del esfuerzo, las preocupaciones del día, de que esto, de que lo otro con la jefa, los pendientes. Y después vuelvo a casa y todo es como que como que va más lento, ¿no? El tiempo se detiene.
Sí, sí, sí. Sí. Sí, me parece que sí. Sí. Ya. No lo piensas, sales luego, luego. Ajá. Sí, es bien poquito. Sí. Sí, sí, sí. Y piensas mejor, me parece, ¿no? Porque lo lo disfrutas, y mientras lo disfrutas también vas como relajando el cerebro poquito a poco. ¿Y te habrá pasado alguna vez que después de, no sé, estas sesiones de relajación que tienes ahí en tu parque o en tu cerro, ha hayas tenido algún problema y después de relajarte ya tengas la solución, porque ya piensas mejor?
Sí. Totalmente. Ujú. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, me me pasó varias veces, y y la verdad es que lo encuentro mágico. Es como que: "Chuta, ¿por qué no lo supe antes y por qué no lo empecé a a a hacer antes? O sea, <chuckles> podría haber empezado a a hacer esto eh, claro, ha habría resuelto el mundo". Pero sí, me di cuenta de eso una vez que me acuerdo tenía claro, un negocio con un con un cliente que teníamos que cerrar, pero estábamos teniendo un inconveniente con respecto a un ítem, o a una logística que no estaba calzando. Y me acuerdo que me preocupé y estaba todo el día dándole vuelta al tema, encima observándolo, no encontrando la solución. Tal como tú dices, fui a trotar, di la vuel sí, di la vuelta, estaba en la ducha ya pos eh, después de haber de haber, eh, de haber trotado, y me vino la me cayó la teja, como diríamos. Ujú.
Ajá. Sí. Se pudo haber resuelto muchas cosas, sí. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Te sobrecargas, sí. La respuesta como como cuando se prende el foco en las caricaturas, que ya tienes la respuesta después de relajarte. Okey.
E exacto. Cling, cling, sí, se me prendió el foquito, y y ahí ya entendí que era eso. Y y después, claro, lo fui pensando y y es tal como tú dices. O sea, no tiene ninguna ciencia. Está yo no sé exactamente cómo funciona el cerebro, porque no soy neurólogo, digamos, pero está demostrado que sí, eh, liberando toxinas, los ves. Claro. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dices y me ha pasado, y y es y es impresionante, sí, cómo funciona.
Ajá. Te conoces, claro.

Ah, totalmente, totalmente, diste en el clavo. Está esa razón que, como tú dices, es el hecho de que, claro, uno estresa el cuerpo, uno le hace daño al cuerpo, pero también, que irse a acostar muy tarde conlleva a 2 cosas que pasan al día siguiente, sí, y esas son Exactamente, despertarse un poco más tarde, o sea, que perder la mañana que, estando fresco también tiene lo suyo y, que después podemos comentar de eso también. Y, también, de despertarse con una especie de de hacha, eh, cla clavada en la cabeza, una resaca que también te limita bastante. Entonces, me intento cuidar de esos 2 aspectos.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No rindes igual. Ajá. La resaca. Sí. Se se pensaría que llegas a cierta edad y después de esa edad ya no te las resacas ya no te pegan igual, ¿no? ¿No dirías que, ah, no sé, hace 10 años aguantabas mucho más que al día de hoy? Que ya lo piensas mucho más, diría yo.
<chuckles> Oh sí. Sí. Sí, totalmente. O sea, yo creo que, eh, mi yo del pasado, eh, en relación a a este tema que estamos hablando, uf, era era un titán, era un superhombre, era era imparable. Y, ahora, pucha, con los años la verdad es que se ha vuelto
Ajá. Sí, sí, sí. Las rodillas, todo empieza a doler.
Uh, la rodilla, la es la espalda, que esto, que lo otro. Entonces sí, sí, la verdad es que se ha vuelto complicado. Y mira, y por qué te te comentaba de esto de la de la mañana siguiente, que es algo que yo tengo en mente, que me permite porque si es que hago eso, al final siento que que pierdo gran parte y y, una de las partes que más me gusta del día sábado, que que como sabemos, el fin de semana es muy, muy cortito, el día sábado en la mañana uno puede hacer tantas cosas cuando está fresco. Entonces, como como se diría y como como bien lo mencionabas tú, eh, elijo bien mis batallas. Entonces, por eso que me lo que te comentaba al principio de comprarme la botella de vino, que de cierta forma me dice mira, en el caso de que no salga nada y que no haya un cumpleaños y alguna actividad que realmente valga la pena, yo me quedo tranquilo, invito a, qué sé yo, amigos a la casa o o hermanos, como te decía y, me quedo tranquilo y, sé que no abuso de la bebida y, que después la sema la mañana siguiente voy a estar fresquito.
Ajá. A ver, dime. Ajá. Ajá. Sí, siempre. Sí, sí, sí. Aquí ya tienes algo. Sí, sí, sí. Ajá.